Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Bien, también, pues, aquí pensando en la amistad, yo no sé, por ejemplo, ¿tú cuáles piensas que son las cualidades que debería de tener un buen amigo?
Para mí, pues, es muy importante que sea alguien que no te juzgue, o sea, que si tú le dices que lo que te gusta, ¿no? Lo que tu manera de ser, tu personalidad y todo, que sea alguien que sea a una persona abierta, de mente abierta, que no sea como que tan de esas personas que te critican, que todo quieren criticar, ¿no? Que dicen, porque te gusta esto, que esta persona es muy rara, o que porque te vistes así o porque haces esto. Sí, que sea como que una persona de mente abierta que no quiera como criticar todo y que sea también alguien que sí que sí te apoye, ¿no? O sea, que sepa que es de las 2 partes, de que si sabes que necesitas ayuda, te apoye y al revés, que sabe que tú también lo puedes apoyar y eso, o sea, que que sí se preste para un apoyo o para cuando sabes que necesitas algo o alguien con quien hablar, que sí puedas contar con esa persona.
Ajá. Ujú Ajá. Mm. Ujú. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Ujú. Sí. Sí. Sí, eso es verdad. Yo creo que yo comparto también eso de que mientras o sea, que no te juzguen, porque sí, o sea, a mí sí me gusta que, por ejemplo, me digan, eh, si desde su punto de vista estoy haciendo algo mal o me estoy haciendo daño, porque a lo mejor a veces tú estás con un problema y, o sea, y tu amigo te dice así como de: "Oye, a ver, yo siento que tú no lo estás, eh, manejando bien o por qué sigues pensando en esto", blablablá. O sea, esas cosas ¿Perdón?
Sí. Ajá. Y como no te no sentirte apoyada.
No, o sea, eso eso a mí me gusta que o sea, me gusta que sean honestos en la situación, eh, lo lo cual para mí no quiere decir que no que no me acepten como soy. O sea, sí me gusta o sea, por ejemplo, no sé, si, mm, llevo 5 años llorando por un chico y este chico me está haciendo mucho daño y yo sigo ahí de: "Ay, es que el chico". O sea, a mí sí me gustaría que me dijeran: "A ver, Diana", o sea, eh, a ver, perdón, eh, hay que, este, mm, ¿cómo se llama?, pues
Ujú. Sí. Ah, o sea, que t que te den un un consejo, pero de la como para que te despiertes de esa situación, ¿no? O sea, de la manera que como para hacerte reaccionar de que eso no está bien.
Sí. Exacto, a mí me gusta eso, lo cual no, o sea, no quiere decir que que no me acepten como soy, o sea, porque, pues, te pueden aceptar las personas como eres, pero también si ven que te estás haciendo, por una situación daño o algo, pues yo creo que te pueden te pueden decir, ¿no?, al final también pueden preguntar: "Oye, te puedo decir mi opinión", y ya tú les dices que sí, o si, no, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta, pero también no, como tú dices, que no que no te estén juzgando. Creo que es hay una diferencia.
Sí. Sí. Sí como por todo, sí. Sí, bueno, es que yo creo que también, esa entra cuando te das cuenta de que la persona sí es tu amiga como de forma sincera y cuando no, porque sabes, no sé si también te has dado cuenta de que, más que nada, también en la en la universidad o así en la escuela veíamos personas de que según eran tus amigas, pero como que te tenían envidia, porque cuando te tienen envidia, como que todo te están criticando, ¿no?, a mí sí me pasaba de que si te decían: "Oye, amiga, que eso no se te ve bien, no es que eso, así es que no, te ves muy rara así, es que no, eso", o de que: "Tienes esto así, el pelo muy así", cosas así, ¿no?, como que de cada rato te estaban diciendo esas cosas y se me hace a mí que era porque, por envidia o porque así les gusta estar como como en confli
Ajá. Sí. Sí. Sí. Ujú. Ajá. Sí. <chuckles> Sí. Cierto. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo también que en las amistades, o sea, también, yo creo que buenas amistades se cuentan así con los dedos de la mano, porque son muy pocas. Sí, sí, sí. Y yo, por ejemplo, a mí, o sea, además de, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, en las amistades, pues eso, la la honestidad, em, me gusta, pues, también eso de que no te juzguen. Me gusta también sí me gusta que compartan, este, un algo que tengamos obviamente algo en común, aunque es a veces tengo amigos que son muy diferentes, pero creo que algo debemos de tener en común para
¿Y como dicen? Ajá. Sí. Sí, como como para tener también más plática, ¿no? Como para tener algo que hacer juntos también o o así algo que digan que tengan un gusto en común para que luego puedan salir, no sé a si a hacer algo de eso que les gusta o o que tengan más tiempo de que puedan pasar más tiempo juntos. Y todo eso, pues sí es importante.
exacto. Sí. Correcto, sí. Sí. Sí, exacto. Sí. Por ejemplo, otra cosa que ahorita se me acaba de ocurrir, que para mí sí es muy importante, es que les gu o sea, que quieran a los animales y los respeten, y que si no les gustan, o sea, que eso también es respetable, pero que no les hagan daño a los animales. O sea, yo sí no podría ser amiga de alguien, este, que le gustan las corridas de toros.
Ajá. Sí. Que los ah, sí, cosas así violentas de, bueno, que de maltrato, ¿no? Relacionadas con el maltrato.
O que Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo por ejemplo, si llega alguien y me dice así de: "No es que a mí me gusta pelear gallos". No, o sea, no creo que vaya a te ya por eso no, mm, sea, yo a para mí algo muy importante.
Sí. No no te darían ganas como de de relacionarte con la persona.
No, porque yo siento que, no tendría, o sea, yo creo que no tendríamos muchas cosas en común, porque, por ejemplo, una parte muy importante para mí, en mi vida, son los animales y el respeto a los animales. O sea, tampoco es que quiero que sean vegetarianos y que estén en Greenpeace. <laughs> Pero, sí que o sea, para mí sí es muy importante que que quieran a los animales Ujú.
Ah, sí. Sí. Y como que tengan ese respeto también hacia los seres vivos. Sí, porque hay mucha mucha gente, ¿no?, que también lo ve así como de que no, como que decían, los animales pues no, no pasa nada. Es un animal de que si lo, si le pegas o si lo matan, pues es un animal. Como que si ellos no sintieran, y sí, a mí también a veces eso me molesta porque les digo: "Pues un animal siente igual que siente un ser humano". Tal vez no, no puede hablar y eso, pero pues igual siente, igual le duele, igual todo eso.
Exacto. Ajá. Sí. Ajá. Exacto. Claro. Sí. Sí, sí, sí.
SÍ, pues eso, eso sí es importante como compartir ese tipo de perspectivas, ¿no? En algunas cosas.
Ajá. Sí, sí, sí. Yo creo que eso para mí sí sería como que muy importante. ¿Qué otra cosa, a ver, podría ser importante para ti que que tuviera de cualidades un amigo?
Para mí también sería importante que si te o sea, si te comparta también de su vida y que te, como que te incluya también, eh, cuando va, por ejemplo, a a tu casa o que tú lo invitas y te invita o al a su casa. Que también como que te presente a su familia, o sea, no como si fuera una relación y eso, pero que también te demuestre que si es amistad verdadera, de que te diga: "Ah, pues es te presento, así de que en en su casa, de que a mi mamá, a mis hermanos", y eso, o sea, como que también tengas un contacto cuando vas a su casa, cuando lo visitas con su familia, ¿no? Como que también te comparta cosas de su vida, aunque digas, no no de que te vayas a querer meter en todo, pero que sí sientas tú que compartes realmente lo que está pasando, o así que te sientas más cercana a esa persona.
Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Sí. Sí. Sí es verdad, así.
De que haya confianza.
Sí, porque al final también yo creo que con los años empiezas a formar parte de la familia. Entonces, a veces puede ser que no te o sea, yo por ejemplo, que vivo en en otro país del que soy, este, o sea, yo soy de México y vivo en España, pues, por ejemplo, va a ser muy difícil que que les presente a mis amigos, este, a a mi familia, aunque tienes razón. Claro, o sea, yo al al año pasado que vino mi mamá, por ejemplo, sí hice eso, les presenté a mis mejores amigos y es algo así importante. Aunque a veces no se va a poder, ¿no? Pero sí que tu familia, pues, o sea, yo por ejemplo, algo que siento bonito es que mi familia sepa de mis amigos y me digan: "Ay, ahora vas a ir con él, pues sí, y así", y y y tus amigos también saben de tu de tu familia, ¿no? De que: "Ay, tu mamá, esto". Entonces, que haya esa que eres parte de la familia. Entonces, eso también es bonito, es verdad. <chuckles>
Ah. SÍ pues que vayan, que viajen, sí. Sí. Sí. Ajá, sí. Sí. O no sé si has escuchado también ese dicho que dicen de que los amigos son como la familia, pero que el la familia que se elige.
Ajá. Sí sí sí, exacto.
O sea, que son como familia que tú escoges. Y eso me parece también muy bonito, que cuando tienes así una amistad que sí es verdadera y que sí tanto que hasta dices: "Ella es como mi hermana", ya en cierto punto, ¿no?, pero ya soy es muy raro que suceda, pero sí es bonito encontrar a alguien que hasta lo sientas así, como un hermano, una hermana.
Sí. Ajá. Sí. Ujú. Sí, es verdad, eso también es es verdad. Yo ahora ya no te bueno, sí tengo algunos que los siento como, así, mis hermanos, pero cada vez es más difícil y y también con el paso de los años, yo creo <inhales> que también otra, o sea, no sé, a ver, otra cualidad que a mí sería importante, sí, o sea, yo creo que sería, mm, un poco así como de libertad, porque, o sea, sí, libertad y comprensión, o sea, ¿por qué libertad? Porque a veces me tocaba, o sea, la vida también va cambiando, ¿no?, y, obviamente, pues siempre hay que hay que tratar de mantener el contacto, pero con el paso de los años a veces se hace un poquito difícil, eh eh, estar al día a día, o sea, es muy diferente cuando tenías a tus amigos de la escuela que los veías diario a
Sí. Que toque quisieras en un amigo, ajá. Sí. Claro. Sí, bastante. Sí, eso sí, que ya después ya casi no los ves, ¿no?, porque ya cada quien tiene su trabajo, ya, o hasta se fueron a vivir a otro lado algunos, así.
Exacto. Sí. Sí, o sea, yo creo que el contacto siempre va a haber, o sea, si son buenos amigos, yo tengo amigos que a lo mejor yo he dejado de vivir, eh, en México desde hace, pues, creo que 6 años y que hablamos, o sea, bastante por WhatsApp y así, pero, eh, no es como que, mm, o sea, yo por ejemplo, recuerdo a una amiga que cuando yo me fui de viaje quería que le estuviera hablando, o sea, en la mañana, tarde y noche, y era imposible, o sea, y y era muy demandante, o sea, eso a mí no me gusta porque es como, o sea, me gusta el equilibrio, así como de, a ver, no puedo estar contigo todos los días hablándote todo el tiempo, eh, ahora, no va a pasar 1 año sin que yo te hable, o sea, a lo mejor va a ser 1 vez a la semana, o algo, entonces, a mí eso me refiero un poquito con eso de libertad, porque sí, no me gusta como que sean tan tan así de: "Quiero que que estés disponible", o sea, no, o sea, para los
Ah, mm. Sí. Ah, mm, a cada rato. Sí. Sí, pero es Ah, sí. Sí, como de que cada vez que, diga, cada vez que yo te hable, ¿no?, o que cada vez que que quieran, como que también invitarte a salir todos los días o no sé, así, cuando saben que tienes trabajo y que tienes otras cosas que hacer.
Ajá. Sí. Sí, sí, o y que se lo tomen personal, porque, pues, siempre uno puede invitar a las personas y todo, ¿no?, y es bonito que estén presentes, pero pero ya que se lo
Sí. Si, no siempre no siempre se va a poder, sí también hay que comprenderlo, ¿no?, que no siempre vas a tener tiempo.
Ajá. Sí, o sea, que sean un poquito comprensivos porque, o sea, te digo, a mí me gusta el equilibrio, sí, o sea, me gusta que la gente también, o sea, en una amistad, por ejemplo, eso sí que, pues que no se pierda el contacto, ¿no?, uno va viendo más o menos cómo es cada persona. Hay personas que a lo mejor, yo que estoy más lejos de, bueno, lejos de mis amigos y todo, pues a lo mejor ahí va a haber personas con las que hablo cada 3 días, va a haber otras que hablo cada semana, va a haber otros que hablo cada mes o cada 3 meses, o sea, cada uno como que tiene así sus tiempos, pero sí me gusta eso de que también estén al pendiente de uno.
Sí. Ajá. Sí. Como al pendiente, sí, sí. Pues sí, a mí otra cosa también, eh, que que me gustaría, sería, pues, que haya como si también esa, como tú dices, del contacto, no que estar en contacto, aunque tal vez ya no vivan muy cerca y eso, pero sí que también, como que no se olviden, de que de repente te digan eh, pues: "¿Cómo estás de esto?, ¿Cómo ha ha estado tu familia o así?", ¿no?, pero que sí, que como que se interesen, que muestren que sí se interesen, de que pregunten: "¿Cómo has estado?", que pregunten: "¿Qué ha pasado con esto, con aquello?", así. Porque, pues, sí, ya muchas veces se vuelve la costumbre de que ya nada más cuando llega una fecha, ¿no?, algún día de que, ay, qué: "Feliz día de esto", o así, luego ya se desaparecen.
Ujú. Ajá. Ujú. Sí. Ajá. Exacto. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí sí, yo creo que hay que aprovechar, o sea, para mí alguien que tenga, a lo mejor no es un requisito, pero sí es como un tipo de mentalidad que que me gustan las personas con las que me rodeo, es que, pues, hay que disfrutar de la gente cuando la tienes, este, porque en algún momento no van a estar y entonces, pues ahí ya no está bonito. Entonces, trata cada uno con sus tiempos, porque cada uno tiene, pues su vida, sus historias y todo.
Sí. Sí, todo todo diferente, sí.
Sí, pero estar presente, o sea, yo creo que con decir: "Hola", a veces puede ser que no tengas tiempo, pero me ha pasado con amigas que de repente me dicen: "Mira, estoy muy liada, pero solo te quería mandar un mensaje para decirte que te quiero mucho". Oye, ya eso es bastante, ¿no?
Sí. Sí, a eso me refería, ¿no?, como que si no que estén queriendo hacer planes cada rato ni eso porque sabemos que no se puede, pero eso de como demostrar que sí les importa, como que no nada más que sea para para una salida de que de vez en cuando, de que así, pero que sí sabes tú que son personas importantes para ti, que tú también eres para ellos importante.
Ujú. Sí. Exacto. Sí. Exacto, sí sí ¿y, mm, qué otra cosa? Bueno, otra cosa que a mí me gusta es un poco que, eh bueno, que les guste, bueno, eso ya es algo así como que muy equis, pero que les guste jugar juegos de mesa. <laughs> Eso es un plus eso es un plus.
Ah, exacto. Es como que una un pasatiempo tuyo.
Sí sí sí, porque yo creo que ahí puedes compartir muchas cosas, entonces, es un plus, ya si alguien me dice que te gustan los juegos de mesa, mira, ya tenemos algo en común y podemos seguir. <chuckles>
Sí, ah. Y pues, ya la lleva más con ventaja.
Exactamente, oye, pues, me ha gustado mucho hablar contigo, este, me has hecho ver de cosas así que, pues, son importantes para la amistad y que yo no había pensado, así que gracias.
Sí, gracias a ti también, y espero que podamos hablar pronto.
Claro que sí, que tengas una muy bonita tarde. Adiós.
Igual, bye.